अ, देखिए अ, मेरे साथ कहीं न कहीं इस अ, बहुत दिन से यह चीज़ समझ अ, ना समझ हो रही है मेरे साथ कहीं न कहीं अ, मेरा एक अ, रिश्ता था जो मुझे लगता है 8 साल पुराना था, वो मुझसे कहीं न कहीं टूट गया है वो रिश्ता कहीं न कहीं बाय चाँस या कह लीजिए क़िस्मत एक जो भी अ, कह सकती हैं और रिश्ता टूटने के बाद कहीं न कहीं जब अ, वो 8 साल लंबी चलती है ना, फिर आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हो, बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हो, लगाव लग जाता है और जब टूटता है तो फिर आपको कुछ समझ नहीं आता अ, जीवन का आपको ना उद्देश्य समझ में आएगा, ना जीवन का लक्ष्य समझ में आएगा, आपको सब कुछ बेकार लगेगा। ना आपकी अ, कोई काम सही पे होगा, आप आप ज़्यादा ओवरथिंक करोगे और वही अ, घटनाएँ मेरे साथ हो रही हैं अ, बीते कुँछ कुछ दिनों से और मैं यही आपसे सलाह चाहता हूँ कि मैं अ, ना मुझे उद्देश्य समझ में आ रहा है लाइफ़ का, ज़िंदगी में करना क्या है और वो जो रिश्ता टूटा है वो कहीं न कहीं अ, बहुत होता है ना बहुत ज़्यादा इंसान क्लोज़ हो जाता है ना और वो रिश्ता जब टूटता है तो इंसान कहीं न कहीं अंदर से टूट जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है और मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हूँ ना मेरी अ, पढ़ाई हो पा रही है, ना मैं कुछ अ, करिअर के बारे में सोच पा रहा हूँ, बस बैठा रह रहा हूँ दिन भर घर पे और इधर-उधर घूम रहा हूँ बस और कुछ नहीं हो रहा दिम ही काम कर रहा है मेरा और इसी अ, उलझनों से मैं उलझा हुआ हूँ कई दिनों से और जैसे ही अ, कुछ कुछ सैड सॉन्ग बजता है तो फिर आपको और हिट करता है वो चीज़ें और रिश्ता टूटने का कारण भी मुझे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अ, वो अजीब टाइप का रिश्ता टूटने का कारण था और पर ठीक है अ, उस चीज़ को मैं स्वीकार भी नहीं कर पा रहा कि टूटा है रिश्ता या नहीं टूटा क्योंकि अ, कुछ घटनाएँ हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी पर फिर आपको आप स्वीकार नहीं कर पाते, अचानक कैसे हो गए क्योंकि 8 साल कोई चीज़ लंबी चलती है, तो फिर आपको लगता है ये लंबा चलेगा और क्योंकि आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ, अब तो कुछ नहीं होगा, अब अब ना टूटेगा रिश्ता, ना खराब होगा, पर वही हुआ अ, टूट गया और फिर वही चीज़ बातें सच हो गई और कहीं न कहीं वो अंदर से एक अ, एक जो होता है ना दर्द, वो महसूस होता है। जी।
हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। मैं समझ पा रही हूँ आप अभी किस स्थिति में हैं और आपके अंदर क्या-क्या भूचाल मचा होगा या आप किस-किस चीज़ों से जी, आप किस-किस चीज़ों से गुज़र रहे हैं क्योंकि देखिए, ये आजकल काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आजकल रिश्ते जो हैं ना कई लोग दिल से नहीं निभाते, बहुत आसानी से टूट रहे हैं रिश्ते, तो इस वज़ह से जो लोग दिल लगाते हैं और बहुत अच्छे से दिल लगाते हैं उनको अक्सर इस तरह के जो है दिल टूटने पर बहुत ज़्यादा असर होता है, जो कि ये दर्शाता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं क्योंकि आपने दिल से प्यार किया और किसी ना किसी वज़ह से वो रिश्ता टूट गया और आपका उस पे गहरा असर है, ऐसा नहीं है कि आप तुरंत मूव ऑन हो लिए। तो इसका मतलब सबसे पहले तो ये है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दिल से काम लेते हैं, जी। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ जिससे कि मैं बेहतर आपको एडवाइज़ दे सकूँ, तो क्या आप मुझे अ, ये बता सकते हैं कि ये जो आपका रिश्ता टूटा ये कब टूटा और अ, मतलब उसके मतलब टूटने की मुख्य वज़ह क्या थी?
जी। <chuckles> जी। हाँ। टूट जाते हैं। उम, जी। जी। धन्यवाद। बिल्कु अ, देखिए, मुझे लगता है अ, ल लगभग ये मुझे लगता है, 1 महीना हो रहा होगा, 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीने 5 दिन लगभग हो रहा होगा, और टूटने का कारण ये था कि हुआ क्या कि उसकी अ, जैसे हम हम बात करते रहते हैं कभी न कभी न कभी, तो बात करें तो उसकी अ, कहीं न कहीं मम्मी को पता लगा, तो मम्मी ने कहीं न कहीं कहा, "ठीक है, चलो कोई बात नहीं।" तो अ, अब पता नहीं मम्मी से बात निकली और उसके पिताजी तक पहुँच गई वो बात, कि, "किससे बात करती है ये? है वो।" तो बात फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर घर में कुछ उसके मसले-वसले हुए, कुछ लड़ाइयाँ जो भी हुईं, अ, मुझे तब नहीं पता था। फिर अचानक उसका कॉल आता है कि अ, "मम्मी तो मना कर दी तुमसे बात करने। कोई बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पापा गुस्से में हैं, तुम्हें कुछ तुम्हारे साथ कुछ ना कर दें, ये भी कहीं न कहीं डर है मुझे।" तो कुछ ऐसे अ, उसने बात बोली। मैंने कहा गु जो होगा देखा जाएगा ना। मैंने उसे समझाया कि, "जो होगा देखा जाएगा। अभी क्यों इतना टेंशन ले रही हो?" कह रही, "उन्हें पता लग गया, वो तो वो बहुत गुस्से में हैं और कहीं न कहीं मु मुझे भी कहीं न कहीं बहुत डाँटे हैं, चिल्लाए हैं। मेरा आना-जाना बंद कर दिए हैं और मुझसे फोन भी छीन लिए हैं, मैं दूसरे के फोन से बात कर रही हूँ।" तो कहीं न कहीं फिर, उसका कहीं न कहीं इंस्टाग्राम और अ, व्हॉट्सएप-व्हॉट्सएप सब बंद हो गया था। अब अभी भी बंद ही है, उसने दूसरे के फोन से, कहीं न एक दोस्त के फोन से फोन करवाया था और फिर फिर उसने एक ही दो बार फोन किया, उसके बाद फिर उसने अ, वो भी फोन नहीं किया। अब उसके साथ क्या हो रहा है, क्या, कुछ नहीं पता और मैं भी स नहीं समझ पा रहा, क्या हो रहा है और मैं कॉल कर रहा हूँ, तो उसका फोन बंद आ रहा है। तो यही दिक्कत है और हाँ, और उसने कहा सब अ, उसने आखिरी बात यही बोला था कि, "सब खत्म है, अब समझो सब खत्म है।"
हुँ। हुँ। ओह। हुँ। अच्छा। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। ओह! हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। जी। तो समझ गई मैं आपकी बात। मैं समझ पा रही हूँ और इसी से जुड़ा मैं बेटर क्लैरिटी के लिए एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि अभी, आप लोगों का जो रिश्ता है, वो स्कूल से था या कॉलेज से था? और अभी आप लोग जॉब करते हो या पढ़ाई करते हो?
जी। हाँ। अ जी, अ मेरा कहीं न कहीं स्कूल से ही था। अ, मैं जैसे अभी मैं अ, 23 ईयर का हूँ तो म कहीं न कहीं म अ, मैं जब 7-8 में था तब से कहीं न कहीं हम साथ हैं। हम दोनों एक-दूसरे को जानते हैं शुरू से ही और कहीं न कहीं, अ हाँ, मेरे मोहल्ले के नहीं हैं पर हाँ, मेरे घर से अच्छा 7-8 किलोमीटर दूर है घर उसका और मैं घर जाने की कोशिश भी करता हूँ देखने कि कहाँ है कहाँ नहीं, पर दिखती नहीं है वो ज़्यादा और समझ नहीं आता क्या करूँ और हम दोनों बचपन से ही साथ हैं और चले आ रहे हैं, कहीं न कहीं अम एक हम लोग कमिटमेंट लिया था कि साथ हमेशा रहना है पर वो चीज़ें कहीं न कहीं अब अ, धुंधली दिख रही है वो कमिटमेंट। जी।
हुँ, हुँ। ओह! जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। जी, जी, जी। मैं समझ पा रही हूँ आपकी कंडीशन को। मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि 1 महीना आपने बताया कि ब्रेकअप हो गया। तो इस 1 महीने में आपने अ, कैसे कोशिश की मूव ऑन करने की या फिर अगर आपने उससे मतलब मैं दोनों ही चीज़ें जानना चाहती हूँ। पहले तो कि क्या आपने उससे कोशिश की कि बात होके किसी भी तरह से हम सुलझा सकें? और अगर नहीं हो पाया तो फिर आपने क्या मूव ऑन होने की कोशिश की किसी तरह से?
हाँ। हाँ। अ, जी, खासकर मैंने जैसे कि उसके नंबर पे मैंने कॉल किया, वो तो बंद आ रहा है। बहुत कोशिश किया, उसके दोस्त को भी मैंने कॉल किया तो उसने कहा कि अ, वो तुमसे बात नहीं करेगी अब अ, अब फ़ोन मुझे मत करो बार-बार, मेरे भी घर पे भी दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने उसे कई बार फिर भी उसके दोस्त को मैसेज किया, कहते हैं ना हाथ जोड़ना, विनती करना कि बात करवा दो। वो सब भी मैंने कहीं न कहीं किया, पर उसने कहा कि नहीं अ, देखो दिक्कत हो जाएगा, वैसे भी उसके घर में दिक्कत चल रहा है। तुम तुम आओगे तो और लफड़ा फैल जाएगा, ठीक है? उसे बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। तो उसके दोस्त ने भी मना कर दिया कि मत अब बात मत करो, ठीक है? तो फिर मैंने भी उसे नहीं दोबारा कॉल किया, उसने मुझे शायद ब्लॉक ही कर दिया कहीं न कहीं। और फिर अब कोई मेरे पास अ, चारा भी नहीं कि मैं कि किससे बात करूँ, किससे कॉन्टैक्ट करूँ, ना उसकी मम्मी को फ़ोन कर सकता है, ना उसके पापा को फ़ोन कर ना उसका भाई है, ठीक है? उसकी 4 बहनें हैं और 3 बहनें कहीं न कहीं शादी शादीशुदा हैं, तो वो कहीं और हैं, ना उनका नंबर है कि उनसे बात कर पाऊँ। तो ये भी कहीं न कहीं मसला फँस जा रहा है, कैसे बात करूँ? और रही बात मूव ऑन की, तो अ, कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा, कहीं न कहीं फ़ोन में जब आपकी कुछ यादें होती हैं साथ की अ, फ़ोटोज़ और सारे जो वादे होते हैं, आपके दिमाग में वही चीज़ दोबारा बार-बार घूमते रहते हैं ना? तो आपको वो तकलीफ़ बहुत देती है, आपके मन में बहुत निचोड़ती है आपको। तो वही मेरे साथ हो रहा है। फोटोज़ बहुत सारी मुझे लगता है 8 साल में कम से कम 10 हज़ार फोटो हैं हमारे साथ की <chuckles> और बहुत ज़्यादा चैट है। हाँ, जी।
हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल। हुँ। ओह। जी। जी। बिल्कुल, मैं समझ गई हर रिश्ते में जी। जी हाँ, आप जब भी किसी करीब के रिश्ते में होते हैं तो आपके पास बहुत सारी सुंदर यादें होती हैं, जिनसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इसी के साथ एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने अ, इस 1 महीने के दौरान, अपनी ये जो कंडीशन है किसी के साथ शेयर की, अपने किसी करीबी कज़िन के साथ या अपने दोस्त के साथ?
जी। हाँ। जी, देखिए अ, मेरे करीब सबसे मेरी दीदी हैं अ, मैं उससे हर बात शेयर करता हूँ और वो बहुत अ, बताती है, पर कहीं न कहीं इंसान जब उस दुख में होता है ना, तो वो वो कहीं न कहीं चीज़ें काम भी नहीं आ पाती, पर हाँ, उसने ब बताया कि देखो, मूव ऑन करो और तरीके भी बताए कि थोड़ा थोड़ा सा अ, लोगों से बातचीत करो, एक जगह बैठ के मत रहो। बहुत कुछ बोला, पर वो चीज़ें नहीं काम आ पा रहीं 1 महीने से, फिर भी। और वो उसे मैंने भ सब कुछ बताया पर हाँ, उसने कहीं न कहीं सांत्वना दी है और और वो भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसलिए मैं आपसे सलाह जानना चाहता हूँ, क्या करूँ? क्या नहीं? मुझे समझ नहीं आ रहा।
हुँ। हुँ। <chuckles> जी, जी। जी, मैं आपकी कंडीशन को समझ पा रही हूँ और ये कंडीशन इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि दिल जब टूटा होता है, तो जुड़ने में समय लगता है। क्योंकि वही होता है, आपने सुना होगा कि रिश्ते बनाने में समय लगता है और टूट पल भर में जाते हैं, तो उसका दर्द जो होता है, वो बहुत गहरा होता है। लेकिन देखिए हाँ, मैं आपको जो इसकी अ, असी असलियत बताऊँ, तो ये है कि ऐसा कोई दुख नहीं है इंसान के जीवन में, जिससे वो उभर ना पाए। है ना? हमें उस वक़्त ऐसा लगता है कि ज़िंदगी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, मुझे मेरा लक्ष्य समझ नहीं आ रहा, उद्देश्य समझ नहीं आ रहा। लेकिन यकीन मानिए, एक ऐसा पल आता है, जब पता भी नहीं चलता कि कब आप उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। और उसके बाद ना, एक नई ज़िंदगी की तरह शुरुआत होती है और आप एक बहुत ही बेहतर इंसान के रूप में, एक मैच्योर इंसान के रूप में उभर कर आते हैं, जब भी ऐसा कुछ अ, हार्श इन्सिडेंट जब हम फेस कर लेते हैं। तो इससे मैं आपको कुछ एडवाइस ज़रूर देना चहूँगी, तो सबसे पहले तो मुझे आपको ये लगता है, कि मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले अ, जैसा कि आपने बताया कि आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो और ज़्यादा बुरा लगता है, ये होता है। ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आप ना अ, कोशिश कीजिए कि कोई भी अभी इस 1 महीने के दौरान आने वाले टाइम पे, कोई भी सैड सॉन्ग्स ना सुनें, सैड मूवीज़ ना देखें। आप हैपनिंग चीज़ें चुनिए, है ना? अच्छे गाने, जो आपको मोटिवेट करें और आप याद करिए वो चीज़, कि अब आप अपने जीवन में क्या करना चाहते थे, है ना? रिलेशनशिप जो है, वो जीवन का एक पार्ट है, पर वो जीवन नहीं है। अब हम हम, हर किसी का एक जीवन का लक्ष्य होता है, जो कि वो करियर में अचीव करना चाहता है ना। कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं आपको अ, ये एडवाइस दूँगी कि आप अभी के लिए उस लक्ष्य को सोचिए कि आपने क्या सोचा था। है ना? अगर आप उसकी तरफ धीरे-धीरे इतना आसान नहीं होगा, लेकिन हर दिन कोशिश कीजिए कि आप उस लक्ष्य के बारे में सोचें ही सोचें। 5 मिनट सोचें, फिर अगले दिन 10 मिनट सोचें, फिर 15 मिनट सोचें और आप उसकी तरफ देखिएगा, धीरे-धीरे डाइवर्ट होते जाएँगे। है ना? तो एक काम आप ये करिए, एक काम जो मैंने आपको बताया, इस कुछ टाइम तक कोई भी सैड सॉन्ग्स, सैड मूवीज़ ना देखें। जी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगी
हुँ। जी। गहरा होता है। जी। हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ।
लेकिन वो बहुत यूज़फुल है। वो ये है कि आप अगर आपका रिश्ता वाक़ई अब नहीं बचा तो, कोई फ़ायदा नहीं है उस बहुत सारी मेमोरीज़ इकट्ठा करने का उम, फ़ोटोज़ इकट्ठा करने का, वो बहुत पेन देती है, दर्द देती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि दिल पे पत्थर रख के वो सारी फ़ोटोज़ जो है वो डिलीट कर दीजिए और अगर आपको रखनी है तो एक फ़ोटो आप रखिए मेमोरी के लिए। लेकिन बाकी जितनी भी हसीन यादें हैं वो जब तक आप नहीं निकालेंगे, आप जब तक देखते रहेंगे तो वो तकलीफ़ देगी। तो यही मैं आपको 3-4 एडवाइस दूँगी जिससे मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ आप धीरे-धीरे उभरने लगेंगे। आप इस पर बिल्कुल गौर कीजिए आप देखिएगा आपका जीवन ट्रैक पे आ जाएगा।
जी बताइए। <chuckles> जी। हाँ। जी बिल्कुल। हुँ, जी। जी। अ, जी। जी, मैं आपकी अ, सलाह की बहुत अ, सराहना करता हूँ। ये सलाह शायद मेरे बहुत अ, काम आ सकती है, मेरे जीवन बदल देगी, और मैं कहीं न कहीं अब थोड़ा-सा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है मुझे एक प्रेरणा मिल गई है आपकी सलाह से। और कहीं न कहीं वो कहते हैं ना बहुत अच्छा महसूस करना वो महसूस मैं कर रहा हूँ। और शायद मुझे अ, जीवन में कुछ करने की एक मौका मिल जाए। जी, बिल्कुल आपका धन्यवाद।
हुँ, जी। आपका भी बहुत-बहुत